Oye, fíjate que quería platicarte algo para quizá me puedas llegar a dar un punto de vista o quizá algún consejo. Eh, porque me ha pasado, por ejemplo, que mi mi esposa entró a un eh, nuevo, eh, puesto dentro de su trabajo, pero se ha llegado a encontrar como con algunas, eh, pues situaciones, ¿no?, que no son como tan fáciles de afrontar, y yo ya he estado en ese tipo de áreas. Entonces, algo que me ha estado pasando mucho es que quizá le puedo llegar a dar algún consejo, o de repente veo algo que que quizá no está haciendo de la mejor forma, precisamente desde esa experiencia que yo ya he tenido, pero sí he notado que que su actitud como que de repente no es tan receptiva, ¿sabes? Entonces, eh, aquí me entra la duda de si yo no estoy siendo como demasiado, eh, ofreciendo consejos, pero más que suenen como imposición, eh, o a una crítica que realmente se sienta como, pues, muy pesada, digamos, o muy, eh, hostil, em, porque, pues, al final yo creo, ¿no?, que que le van a funcionar esas cosas, pero quizás la la forma de aterrizar las ideas o la forma de bajarle esa información, pues no esté siendo la correcta, eh, y pues al final no se está como que logrando el objetivo, ¿no?, de de intentar darle consejos. ¿No sé qué tú me podrías recomendar, algún punto de vista?
Órale, ¿eh, están ustedes en la misma empresa o es, eh, en otra?
No, no, no, ella, pues está en su trabajo y apenas, eh, tuvo que este crecimiento, este ascenso en su trabajo. Eh, y de hecho, yo no estoy actualmente en ese en esas áreas, ¿no?, solamente que ya en en trabajos pasados, pues tuve no solamente una experiencia, sino que básicamente me la pasé como 5 años en ese tipo de de puestos. Entonces, pues sí, tengo como que ese pues ese tipo de experiencias que justo se dirigen como que a algunas personas o algún algún tipo de actitud, sobre todo de no dejarse de algunas personas, quizá, o no permitir que pasen ciertas situaciones. Eh, entonces, pues sí, como que tengo esa experiencia, pero pues me gustaría compartir el consejo sin que se sienta como atacada.
Ah, okey. Oh, ya. No, no, no, sí, y y está clarísimo. Digo, por ahí está esta frase de a quién a a n "A nadie le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer", ¿no? Entonces, am, o, eh, o o las otras que dicen de, bueno, es di ma "Es difícil aprender en zapato ajeno", etcétera, etcétera. Bueno, m me gustaría hacer una serie de preguntas que me ayuden a a comprender tanto el contexto como, eh, la situación que me que me refieres, no sé si estás de acuerdo en que te haga unas cuantas.
Ujú, claro. Sí, totalmente. Por supuesto, adelante.
Correcto. Entonces, eh, tu pareja, ¿qué tanto tiempo tiene que acaba de de, ah, de obtener esta promoción?
Ah, tiene aproximadamente 3 meses, apenas.
Ujú, okey. Perfecto. Am, podríamos decir que para capacitar a una persona en cuanto a las actividades, es decir, al a todas las funciones y responsabilidades del puesto, ¿cuánto tomaría preparar una persona?
Mm, pues, mm, no lo sé, mira, quizá, eh, por el tipo de trabajo que ella tiene, yo diría que aproximadamente unos 6 meses para que ya realmente puedas llegar a dominar unos procesos, pues necesarios.
Ujú. Correcto. Y, conociendo tan bien cómo la conoces, mm, ¿crees tú que su curva de aprendizaje vaya a ser, eh, prolongada, eh, se le va a dificultar más en algunos aspectos? ¿Cómo la ves tú, eh eh, a ella? Es decir, ¿está preparada, tiene todo el potencial para desarrollarlo?
Sí, totalmente, la verdad es que mi esposa es una una mujer muy, muy, muy inteligente, eh, y precisamente es como muy profesional y muy dedicada a su trabajo. Entonces, no dudo que lo vaya a aprender, pero, eh, pues, al final ahorita ella está, por ejemplo, a prueba, entonces, justo estos consejos, eh, pues, lo que busca es precisamente que ella no llegue a tener esa afectación de que de repente le digan que no por inexperiencia, y no sé, por ejemplo, por por por darte un ejemplo de alguna situación, le he llegado a mencionar de: "Oye", este, o me llega a platicar, ¿no?, ella misma de sus trabajos, y es como de: "Oye, pero no olvides hacer esto", ¿no?, entonces, es como de: "Ah, sí, después lo hago," ¿no?, pero sí me ha llegado a expresar ella que de repente ese tipo de consejos es como de: "Ah, pues n no es mala onda, pero pues no te estaba pidiendo como que esa corrección, eh, y y pues al final entiendo que sea una parte de que me quieras ayudar a mejorar, pero, ah, pues, la forma en la que lo dices", ¿no?, entonces, pues, justo ese es el problema.
Ah, qué bien. <chuckles> Sí, claro. Eh, bueno, entonces, me queda claro que tu intención es que ella, eh, logre alcanzar sus objetivos, esa sería la finalidad, ¿no?, su objetivo es, eh, que ese puesto sea suyo, tiene todo el potencial, tú confías plenamente en ella, eh, pero sí quieres ayudarla para que, eh, sea algo seguro, y que lo logre. Bueno, es es, pues está genial, ¿no?, es estupendo. Em, lo que te tiene a ti, eh, con con, vamos a decir, la incertidumbre, o bueno, no es incertidumbre, es es más, eh, bien el hecho de no lastimarla, quizás, con con una crítica que ella sienta forzada. Okey, en ese sentido, ¿ah, alguna vez te lo ha dicho, o solamente has visto actitudes como de: "Ah, sí, por supuesto"?
Ujú. Sí, totalmente. Ujú. Ujú. Am, sí me lo ha llegado a mencionar, la verdad es que tanto ella como yo tenemos como una buena comunicación, tratamos de expresarlo de una forma, pues, clara, y entonces, sí me lo ha llegado a mencionar como que ha hay veces que los consejos que yo le llego a dar, ella lo siente como más una corrección, más como marcar de: "Ah, estás haciendo algo mal", eh, que que realmente un un apoyo, ¿no?, un consejo.
Ah, okey. Ah okey, okey, okey, bueno, eh, creo que si ya te lo dijo directamente, eh, prestes atención, ah, en qué aspectos, porque no creo que todos los consejos que le des los reciba de esa forma, em, ¿has notado en qué o cuándo específicamente ha tomado el consejo como un señalamiento y no como una como una como un consejo?
Ujú Sí, pues sobre todo creo que ya analizando esta pregunta que me acabas de hacer, sí se me, ah, prende como un poquito el foco, porque sí suelo tener la verdad ese tipo de respuestas de de que me llega a contar algo y me ha me ha pasado mucho que justo le menciono como desde el acercamiento no de un consejo, sino como de: "Ah, pero pues, que no se te olvide esto", ¿no?, o si haces esto va a pasar, y desafortunadamente, eh, lo que yo trato de e evitarle a ella es cometer errores quizá de principiante, ¿no?, en entiendo que ella va a tener su forma de trabajar y tal, eh, pero vaya conozco ese tipo de errores, ¿no?, desafortunadamente, tanto yo los cometí como he visto a muchas personas cometerlos. Entonces, eh, pues justo, llega a pasar un poco más más con esto, con el tema de i incluso me acuerdo de haberle dicho cosas como superhostiles, ¿no?, como: "Te dije que iba a pasar eso", ¿no?, entonces, pues sí, sí, sí creo identificar eso.
<chuckles> Sí, mm, sí claro. Sí, am, sí, bueno. Creo que los, "te lo dije", no son tan bien recibidos, pero, <laughs> pero vamos a a avanzar. Creo que e está muy bien, tienes bien claro qué es lo que pudieras modificar inclusive. Y también el tener las respuestas a todo, no significa que tengamos que darlas, ¿no? E es decir, que que tengas la experiencia, mm, tal vez si y y esto es solamente una observación, puedes esperar a que ella se acerque, ¿no? Y y eso, eh, va a suceder sí o sí.
<chuckles> Sí. Okey. Ujú. Okey.
Yo creo que si ella, y no lo dudo, tiene toda la confianza, eh eh, de de tu parte, es es igual, es recíproco, ella también confía en ti. Y entonces, con esa confianza ella se va a acercar a hacerte preguntas a situaciones, que tal vez, no puede, eh, exteriorizar en su trabajo, porque, bueno, también luego cuando nos ven dudar, eso transmite cierta debilidad e inseguridad, y no queremos que nuestros jefes nos vean inseguros, ¿verdad? Entonces, queremos esa promoción. <chuckles> Entonces, <chuckles> eh, ah tú señálale que eres un libro abierto, no hagas, eh, bueno, no te estoy diciendo que hagas, pero es es bueno decir: "¿Sabes qué? Si en algún momento, tienes alguna duda, no dudes en en preguntarme, lo que sea, ¿no? Estoy aquí para ti". Y dejar esa puerta abierta, eh, combinado con la confianza, son pareja, y sabes que tú, y sabe que tú desempeñaste esa actividad, y y que, vamos, la conoces de cabo a rabo. Entonces, eh, no va a dudar en no va a dudar. Am, luego, ah, tendemos a dar estos consejos que no nos pidieron, porque sabemos que los necesitan, pero a veces nosotros mismos, y y te invito a que hagas un pequeño, este, ah, am, momento de análisis e introspección, también nos ha ocurrido que nos vengan, y nos digan, eh, como un consejo que sentimos como una orden, un señalamiento. Un: "Ey, la eh, no, ¿sabes qué? Así como lo hiciste no está bien". Y entonces nos ponemos a la defensiva, y y tal vez es lo que le lo que puede estar pasando con tu pareja, que siente se siente como que te tiene encima señalándole lo que hace mal, y no es para nada el caso.
Ujú. Sí. Sí, por supuesto. <chuckles> Okey. Ujú. Claro. Sí. Sí, sobre todo eso. No, no, no, definitivamente creo que justo ahorita que lo estás mencionando, sí me hace muchísimo sentido todo, todo lo que me estás mencionando. Porque creo que sí, de, mm, digo, en algún momento se lo he llegado a mencionar. Ah, pero, quizá, no he hecho el el énfasis necesario, quizá, desde esa desde esa proactividad de ayudar, eh, eh, precisamente mencionaste, ¿no?, que estoy ahí disponible por si necesita algún consejo, por si necesita, pues, incluso, hasta ayuda. Eh, y casi todos mis comentarios han venido justo desde el tema de, detecto que en su plática está habiendo algún error, y trato de corregirlo en el momento. Pero pero sí, totalmente entiendo esa parte de de que ella misma, pues, mm, quizá, no me esté preguntando. Y y sé que se suena un poco hostil, ¿no?, esta esta frase de: "Si no te pregunta, pues, no lo digas". Ah, pero en realidad creo que tiene muchísimo sentido, ya tratando de verlo desde un punto no personal. Y creo que sobre todo sí me hace falta tener como que ese acercamiento con ella, que me estás abriendo totalmente los ojos a que sí debería, quizá, modificar ese, mm, digamos, esa narrativa, ¿no?, que tengo con ella de de quiero ayudarte, y no solamente, pues, corregirte.
¿Me equivoco? Ujú. Sí, claro, en y y, bueno, dejando en claro que lo que tú quieres es ayudar y que de ninguna manera, eh, quieres lastimar y que, ah, encima de todo esto, eh, lo haces porque ves, sabes que va a pasar y te duele que llegue a cometer un error que le cueste eso que ella quiere, ¿no?, entonces, eh, este, pues nada, ha hay que a veces, hay que quedarnos detrás de la de la barrera, esperar a que a que nos nos pidan la ayuda, y y en en ese momento, <chuckles> ahora sí, con todo, ¿no?, y y con mucha delicadeza, mucha cortesía y mucho respeto, porque tú sabes que es una persona que tiene toda la capacidad de de lograr lo que se proponga, entonces, pues nada, sírvele nada más de apoyo. <laughs>
Sí, claro. <chuckles> <chuckles> <laughs> Sí, definitivamente, créeme que me están ayudando muchísimas estas palabras, entonces lo voy a intentar.
Órale, buen día.